ใช่ แล้ว เอ่อ บ้านมีคำถามอยากถามคุณหมวกนิดหนึ่งค่ะ ก็คือแบบปกติ คุณหมวกค่ะ เคย มีประสบการณ์เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่น่าจดจำบ้างไหมคะ?
อืม อย่างหมวกอะค่ะ จริง ๆ เป็นเด็กกิจกรรมมากค่ะ ตอนช่วงมัธยม แต่คราวนี้ เหมือน พอขึ้นมหาลัยมาแล้วอะค่ะ เหมือน ด้วยสาขาที่เรียนรู้สึกว่า เรียนค่อนข้างหนัก หมายถึงว่า คือเราอาจจะไม่ใช่คนที่หัวไวมากด้วยอะค่ะ ก็เลยต้องอ่านหนังสือค่อนข้างเยอะ กลายเป็นว่า อ่า พอขึ้นมหาลัยอะค่ะ ไม่ได้ทำกิจกรรมอะไรเลยค่ะ เพราะฉะนั้นเหมือนแบบประสบการณ์มัน ก็จะอยู่กันช่วง มัธยมซึ่งแบบเอาตรง ๆ มันค่อนข้างจะนาน มาก อะค่ะ
ดีค่ะ ค่ะ อืม อา ค่ะ
คุณหมวกเหรอ เอ๊ย คุณบ้านอะคะ?